Então, eu queria uma ajuda, e até uma perspectiva diferente, assim, porque eu já conversei com muitas pessoas, né, várias pessoas tentaram me ajudar, mas, eu sinto que eu não estou conseguindo encontrar a melhor solução né, então eu tenho, assim, uma semana que é bem cheia entre estudos, trabalho e tudo mais, e eu acabo tendo muito problema quando eu faço a minhas pausas ali, né, que enfim, para mim é importante eu não consigo ficar muito tempo focado assim mais de 2 horas sabe e e a eu acabo cansando muito, só que quando eu faço minhas pausas elas acabam sendo muito longas, né, e eu acho que eh atrapalha atrapalha bastante a minha produtividade ao longo do dia sabe, então se tiver alguma coisa para me ajudar, né, a pensar um pouco melhor como que eu resolvo isso, eu vou ficar muito feliz.
Uhum. Claro, não, estou aqui pra te ajudar. Mas só pra eu poder te ajudar um pouquinho melhor, deixa eu entender melhor aí como que é a sua rotina e tudo mais. Me conta um pouquinho, assim, como que é normalmente o seu dia, como é que você vai encaixando essas pausas, é em um horário do almoço, é horários específicos ou é de acordo ali com o seu cansaço, como é que é?
Então, eh, eu tô numa pausa agora do meu mestrado, mas o meu mestrado no geral eu tenho aulas de segunda a sexta, vai variando um pouco ali mas, geralmente na segunda-feira e na quarta-feira são os dias mais cheios, né, que eu tenho. E, eh, vai variar ali, né, às vezes eu tenho aula de manhã às vezes aulas da tarde e eu tenho trabalho que ele é meio período e ele é sobre ele é muito relativo assim a produtividade, né. Quanto mais eu trabalhar mais eu ganho então, eh, eu, sinto que quando eu estou no momento de trabalho, é onde eu acho que eu acabo me perdendo um pouco mais nessas pausas porque assim
Uhum.
como eu ganho de acordo com a minha produtividade, eh, é algo que faz falta, né, se eu fizer pausas muito longas isso acaba me desmotivando pra continuar, né, em relação ao estudo também acaba me atrapalhando mas eu sinto que me atrapalha menos, sabe, então acontece mais depois, eh, que eu volto ali da da universidade na parte da tarde e quando eu começo a trabalhar.
Aham. Hum, entendi! Tá, então acaba que os estudos você consegue gerenciar um pouquinho melhor, mas o trabalho que ali, né, depende da sua produtividade, é de fato, é onde você tem mais dificuldade, tá. E aí, você sente assim que, que que acaba sendo o gatilho para você passar tanto tempo assim? É o celular, é uma série, é uma pausa que você fala: "Ai, vou tirar um cochilo e acaba levando mais tempo do que o esperado?". O que que você acha que mais acaba te influenciando a ter mais tempo de pausa do que você estava planejando?
Olha, eu acho que de tudo pouco, né. Tem celular, tem série, tem o descanso, mas eu tenho sentido ultimamente que, para mim, eu acho que o pior, eh, a parte mais negativa de tudo isso é; eu eu não me adaptei muito ainda a esse formato de trabalho, sabe? Então eu sou uma pessoa que sempre me acostumei a trabalhar ali de 8h às 17h, né, fazer minha parte ali, receber meu salário no final do mês, né, e eu acho que isso me dava uma estabilidade, eh, muito grande, então, tudo bem, meus meus ganhos eles eram super fixos, né, eu conseguia me programar de acordo com eles, eh. Se parar para pensar, hoje em dia com esse trabalho, eu posso até ganhar mais, mas, enfim, depende da minha produtividade. Só que eu sinto que
Uhum. Uhum, tá.
essa questão de ser muito flexível, ele acaba entrando na minha cabeça como motivo pra postergar o trabalho e aí, vai postergando, vai postergando, vou chegando no final do dia, percebo que já não tenho tanto tempo, aí acabo não trabalhando tanto quanto deveria, sabe? Então, eu acho que é mais, eh, em questão ao formato do trabalho que eu não me acostumei ainda.
Hum, entendi, tá, e aí pensando nesse sentido que você falou, né, do formato, você acha que, eh, o que que nesse estilo de trabalho dificulta mais? É o lance de ter muita flexibilidade e acaba que você se perde nisso ou é o fato de, por exemplo, não ter a quem responder e aí alguém cobrando de repente uma rotina, ou é o fato de ser assim, eh, "ah, eu sei que vou ganhar proporcional, então não é uma demanda que se estende pra mais de um dia", sabe? Esses projetos que se estende pra mais de um dia? O que que você sente que é o mais difícil pra você nesse formato?
Olha, eu acho, assim, nesse trabalho específico eu sinto que é eu tá muito des descolado de um produto real mesmo, né? Eh, eu sempre trabalhei com produtos, projetos, que tinham coisas reais que estavam sendo feitas ali, eh, nã não que esse trabalho que eu faço ele não é real, mas, assim, eu digo
Hum.
sabe quando você estuda sobre aquilo, quando tem que explicar para alguém, eh, algo palpável, algo que realmente, ah, dá problema, tem que corrigir, sabe? Então eu acho que essa condição com o produto em si, com o processo em si, ele acaba dando esse sentimento de pertencimento, né, de você realmente estar fazendo algo interessante, né, algo que é útil de alguma forma, né, então não não é só trabalhar por trabalhar para receber o dinheiro, né? É lógico, tem suas vantagens e desvantagens no geral, mas eu sinto que isso tem tem sido algo que, eh, falta, né? Nesse trabalho que eu faço.
Palpável, né. Hum. Hã. Hum, entendi, então você gosta mais de um trabalho que exige pensar, elaborar, planejar, não simplesmente executar ali, né, você gosta desses desafios, dessas dessas, eh, nuances, né, que o trabalho mais complexo exige, entendi. É, olha, de acordo com tudo o que você me trouxe realmente, eh
Sim. Sim.
eh eh eh eh, realmente elaborar melhor assim pra conseguir lidar com esse momento da sua vida, né, da próxima oportunidade que você tiver pra ter um trabalho desse perfil que você gosta, né, ótimo, maravilha, mas enquanto não, o que que você pode tentar fazer, né, pensando nisso tudo que você trouxe? O primeiro é de fato, encarar mesmo que seja, né, ali meio período flexível e tudo mais, encarar de fato como um tab trabalho fixo, sabe? Você estabelecer um horário de trabalho e você se cobrar sobre isso sa falar assim: "Não, eu vou trabalhar da 13h às 18h todos os dias e isso vai ser fixo, mesmo que nossa alguém me chame pra tomar um café, é só depois das 18h porque eu estarei trabalhando.", sabe? Estabelecer como se fosse de fato ali bater ponto, porque aí gera um pouquinho mais de rotina e aí você o o corpo naturalmente vai conseguir, mesmo que você esteja um pouquinho ali com preguiça, nossa, um pouquinho desmotivado, como já é uma rotina o corpo já consegue fazer sem tanto esforço, sabe?
É, faz bastante sentido mesmo, assim eh, eu acho que precisa, no meu caso, como você falou, essa rotina. Eu acho que sentir que aquele momento é o momento de trabalho e não de fazer qualquer outra coisa, sabe. Eu acho que, definir esses horários, eu acho que vai ajudar bastante mesmo. Eu acho que você tem bem muita razão.
Exato. É, e aí, uma outra coisa, assim, né, pensando nessa outra parte de elaborar, da e de de gostar de um trabalho mais pensado e tudo mais, pensa que eh, uma forma de pensar que pode te ajudar, é é é pensar que esse trabalho, ele está te proporcionando poder estudar, né, então por mais que neste trabalho especificamente você não, eh, precise elaborar muito, não precise resolver problemas e tudo mais, eh, é ele que está podendo proporcionar a você estudar, que é onde de fato você consegue, eh, fazer tudo isso, né, pensar, elabro borar, resolver problemas e que vai estar te capacitando pra um futuro trabalho um pouquinho mais mais voltado pra isso que você você gosta, né, e que você quer trabalhar. Porque nem sempre o trabalho ele vai ser 100%, né, de vez em quando a gente trabalha com o que gosta, mas ganha mal, ou o horário não é legal, ou o chefe não bate com com a nossa personalidade, então, nunca é perfeito, mas a gente consegue encaixar, “nossa, isso por causa daquilo ou vale a pena por causa disso”, é um pouquinho mais fácil de lidar com essa essa questão de: "Nossa, não tô trabalhando com o que eu gosto", sabe?
Aham. Sim. Sim. Aham, é, não. Faz bastante sentido mesmo isso que você tá falando, eu acho que é uma mudança de perspectiva, né? De do do objetivo do trabalho em si, né, e entender que é realmente temporário, né, não vai durar o resto da vida trabalhando com isso, é algo que tá me auxiliando bastante inclusive ali no dia a dia, né? Eh, se eu tivesse um trabalho normal de 8h às às 17h com certeza no no teria oportunidade de estar fazendo o mestrado, né? Você tem bastante razão.
Exato. Uhum, exato, exato, com certeza, né. Então, assim, enxergar como trabalho como trabalho, né, ai, precisa ser executado, porque precisa ser executado, esse é a sua função, mas ao mesmo tempo, enxergar que isso não é permanente, apesar de você estar agora, você não vai estar pra sempre, né, você pode se planejar pra voltar pra sua área, porque você gosta. Ele é só um um meio, ele não é permanente.
Sim. Aham, hum. Entendi, é verdade. Nossa, muito obrigado pela conversa, eu acho que conversar com você até ajudou a a tirar um pouco dessa pressão, sabe? De realmente achar que não estava conseguindo avançar com isso, né, de não conseguir trabalhar exatamente a quantidade que eu queria, né, e eu acho que você trouxe, assim, pontos de vista e conselhos que realmente vão me ajudar no dia a dia, muito obrigado, viu?
Ah, imagina, que bom que a nossa conversa pôde te ajudar um pouquinho. E é isso, precisando vou estar sempre por aqui, só me procurar, tá bom? Tchau, tchau.